Oke.
Jadi ke teori itu aku lebih sulitlah gitu, jadi, yang pertama itu, aku udah kenal diri aku, itu aku kayaknya SMP kelas 2 gitu aku udah mulai nggak kayak gitu tuh.
Mhm.
Karena iya, karena terlambat kan dibanding temen-temen tuh kayak b kurang cepat ngerti gitu. Jadi, setelah tahu itu, aku mulai tuh kondisikan kayak lingkungan aku belajar apakah, eee, kayak dulu tuh ada dulu kan masih zaman radio ya Kak ya, aku, eee, ngikutin radio tuh ket eee, dikit-dikit tuh, gak usah kenceng-kencenglah, suaranya kecil aja gitu, yang penting ada suara orang gitu ngobrol, atau suara musik, jadi gak bosen. Terus juga kayak posisi duduk, kayak situasi di meja belajarnya, kayak gitu sih Kak, aku lebih menyesuaikan situasi di mana aku nyaman gitu untuk belajar gitu, karena ya itu tadi, aku kan untuk belajar beberapa hal itu gak bisa langsung karena dari baca terus jadi ngerti, nggak, itu tadi, harus ditulis, terus denger rekaman aku, terus harus nulis lagi. Kayak gitu sih Kak.
Oh, mmm. Heeh. Ah, iya. Mmm. Mhm. Mhm. Oh mhm. Oh gitu, wah keren juga ya ternyata usaha Kakak tuh, <sniffs> luar biasa loh sampai iya ya, pas aku dengerin tuh, wah luar biasa. Terus, ternyata ada kayak ininya ya, apa sih, Kakak tuh kayak punya inian khusus gitu kalau mau belajar apa sih, kayak cara khusus gitu ya, misalkan kayak tadi tuh harus dengan musik gitu. Oh, oke oke berarti sela e tapi Kak, ampe sekarang masih kayak gitu atau udah beruban?
Iya. Lumayan lumayan, iya. <chuckles> Iya. Mhm. Iya. Cara khusus, situasi khusus, iya iya. Iya, betul betul Kak, itu tadi. Kalau sekarang itu masih, beberapa hal masih kayak gitu Kak. Misalkan, eee, kalau masuk di kantor kan ada kadang ada tugas yang agak susah gitu ya dikerjakan, harus cari teori baru supaya kita dapat jalan yang efektif dan efisien gitu ya. Itu kan aku belajar lagi tuh, ya ca cara belajarnya sama gitu. Yang penting kan aku udah tahu gimana aku nangkep suatu hal gitu, kayak gitu Kak. Terus Mhm.
Oh, masih. Mhm mhm. Iya iya. Oh, mmm. Wa wah keren banget ya, s soalnya, eee, usahanya tuh <sucks teeth> luar biasa loh, Kakak itu kan harus, eee, ngerekam suara sendiri terus dengar lagi terus, eee, belajarnya juga, eee, ada tatanannya sendiri, wah keren sih, kan nggak semua orang bisa kayak gitu, berarti hebat ya, konsisten juga, keren sih, terus bisa mengha apa, mengenali diri sendiri sih, luar biasa, mhm.
Ya. Iya. Hah? Iya. Ya, lumayan. Ya. Eh. Menurutku penting sih Kak ngenalin diri sendiri gitu. Karena gini, kayak abang-abangku atau kakak-kakakku tuh, mereka tipe orang yang, ya udah, guru jelasin tuh dia bi udah bisa ngerti tuh 100% gitu, sedangkan aku tuh yang beda dari yang lain gitu, jadi ya mau nggak mau supaya aku nggak minimal nggak kalah dari kakak-kakakku, ya aku ini, belajar dengan caraku sendiri gitu. Itu harus lebih mengenal diri
Iya. Mhm. Mhm. Iya iya.